そうなんです。なので、その時は、月に1回ぐらい、日本人の方で集まろうっていうことで。
うーん、うん。 うん。 ええええ。
うん。なのでその、集まりの告知とか、こう管理とかうん。
ああ、ちょっと、か幹事みたいのを、やらされるみたいな感じなんですかね？
あ、ま、そうなんですよ。ま、会社の飲み会の、幹事みたいな感じです。
ね。 ああ、なるほどね。うん、まあ、段取りからいう、こう集まる場所から、で、いわゆる、ま、しゅうん、予約から招待から、全部やるみたわ、結構大変なあれですね、作業ですよね。
うん。 そうです、予約から。うんうん。 うん、うん。 そうなんですよね。で、まあまあ、ま、人を集めるっていうところもあったんですけど、ま、その、そこで住んでる日本人の方が、まあ、安心して
ええ。 ええ。
うん、なんか孤立しないように、ちょっとできたらいいなっていうことがあったのでうん。なので
はい。
ま、でも孤立しないって言ってもね、信頼に置ける人間じゃなかったら、こう、信頼しようにも、こう安心もできないじゃないですか。うんうんうん。
うん。 あ。すすすそうですね、まあ、ちょっとこう、親しくなってもらえない限りはちょっとね、孤立感っていうのは、なかなかね、拭えないと思いますよね。
うんうん。 そうなんですよ。なのでちょっとうん。ちょっと神経、すり減らしながら、ちょっとピピエロみたいな感じで、ちょっと。
はい。 うん。 ああ、そうですか。うーん。
うん、なんかちょっと、おどけた感じで「楽しんでますか？皆さん」みたいな感じでうんうん、やってましたね。うん、うん。
うん。 うん、うーん。なんかちょっと、気使ってね。うん、なんか盛り上げ役を、やられてたわけなんですね。
そうですそうです。その時は。うんうん。
へえ。うん。それをうん。どうですか？そういうのをやってみて。
でもうん。うん、ふん。 うん、うん。